अ, पॉज़िटिव फीडबैक से आपको मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, मैं अच्छा कर रही हूँ ज़िंदगी में। अ, और मुझे इस ट्रैक पे ही चलना चाहिए, अगर आपका पॉज़िटिव फीडबैक आपको मिला है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिला है तो उससे मुझे लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल जाता है कि शायद आप कहीं पे गलत थे। तो आपको किसी ने ऐसा बोला है तो आपको उस चीज़ में अ, सुधार करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। ताकि आप आ आप अपने कार्य में या अपनी कला में अ, अच्छे हो सकें और लोगों के सामने अगर दोबारा जाएँ तो वो चीज़ को आप इम्प्रूव करके जाएँ। तो अ, अगर आजकल हम देखें कि सोशल मीडिया एक बहुत ही अ, बड़ा साधन बन गया है, अपने काम को लोगों के सामने है ना प्रस्तुत करने का। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं अगर आप अ, उस कार्य को नहीं भी पोस्ट कर रहे या आप किसी भी का आजकल हम देखते हैं कि सभी ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं ही हैं, है ना? सबके अकाउंट सब लोग इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। तो किसी ना किसी तरह के वो लोग वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। तो हम नीचे कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स में अ, जब तक आपकी आईडी वायरल नहीं है, है ना? तो आपको जो आपके कुछ खास लोग ही आपको कुछ बताते रहते हैं, बताते रहते हैं तो आप उसकी वजह से सुधार करन करते हैं अपनी ज़िंदगी में या अपने वीडियोज़ में में। लेकिन जब आपकी आईडी वायरल हो जाती है ना, तो अ, हज़ारों लोग आपकी आईडी पे आ जाते हैं और आप कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको इग्नोर भी करने चाहिए। जो आपका फ़ालतू में नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। जो आपके अ, अकाउंट की रीच को भी खराब कर रहे होते हैं या लोग आपसे जो जुड़े हैं अ, उनको भी अ, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं वो लोग। तो मुझे क्या लगता है कि आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए बल्कि डिलीट ही कर देना चाहिए। ताकि और लोगों पर अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो उन पर बुरा प्रभाव ना पड़े।
अच्छा जी। ओह! जी। ये बात तो सही है। हाँ, बात तो है। हुँ, हुँ ठीक। हुँ, जी। हुँ, हुँ। ठीक कहा। उम, ओह! हाँ। जी। हाँ, ये बात तो है। <chuckles> मैक्सिमम। जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ, जी। हाँ, सही कह रहे हो। उम, जी। उम, बिल्कुल। हुँ, जी। हुँ, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी राय है वैसे आपकी तरफ से कि ऐसा कुछ करना चाहिए और ऐसा ही करके ना मतलब मुझे भी लगता है कि शायद आपके लिए ये फायदेमंद होंगी ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप जब नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दोगे तो फ़िर आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता रहता है, ये चलिए अच्छी बात है। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि कभी किसी अ, देखिए फीडबैक की वजह से ना आपकी जो आदतें हैं, उसके ऊपर आपको देखिए काम करना पड़ेगा। जैसे घरवाले कहते हैं कि सोते रहते हो सुबह तक काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो या किसी ने आपको कभी कोई फीडबैक दी हो और उससे आपकी आदतें कुछ बदल गई हो ऐसा है कभी कुछ?